अह, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने ये तो मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, इस बात से और मुझे तो मतलब ये भी लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं आपकी अ, इस बात से ना सहमत होंगे, क्योंकि आजकल मतलब डेवलपमेंट के लिए हम इस हद तक जा रहे हैं, कि पूरा पू जो जानवर है, उनकी जो हैबिटैट उसको उजाड़ देते हैं। तो और मतलब डेवलपमेंट तो ख़ैर क्योंकि हमने भी अपने एसएसटी वग़ैरह में पढ़ा है कि डेवलपमेंट तो मतलब, मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी, ऐसी तकनीक, ऐसा विकास जो हमारे आस-पास के वातावरण को अ, कम से कम हानि पहुँचाएँ। क्योंकि अल्टीमेटली हमें हमारा ऑब्जेक्टिव तो वही है ना कि हम अपने वातावरण को स अ, शुद्ध रखते हुए एकदम अ, सही रखते हुए अ, विकास की तरफ जाएँ। लेकिन अगर विकास के लिए मतलब अ, आस-पास के जो जानवर हैं, उनका घर छीन लेना, अपने आस-पास के वातावरण को खराब कर देना, तो फिर वो मतलब एक तरह से समस्या ही क्रिएट करेगा, तो ये भी बात रहती है। और इसके अलावा जैसे ये भी है ना कि जो आजकल आपने देखा होगा कि कभी-कभी जंगल वग़ैरह में ना हंटिंग वग़ैरह के काफ़ी ज़्यादा केसेस होते हैं, कि कोई हंटर वग़ैरह ने किसी जानवर वग़ैरह को अ, मार गिराया क्योंकि अ, वो लोग की जो कोचिंग वग़ैरह होते हैं और जो वो लोग उनके जो आइटम वग़ैरह होते हैं, उनको बेचते हैं। तो वो उसपे तो मुझे बहुत ही मतलब एक तरह से बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है सरकार की तरफ से क्योंकि अल्टीमेटली वो तो सरकार ही है, जो उसपे एक तरह से काबू पा सकती है, क्योंकि उसमें आम आदमी तो शायद ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, क्या लगता है आप
जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। उ, जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल।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 जी, जी, बिल्कुल, बिल बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मुझे भी कहीं न कहीं लगता है कि जो है, सरकार को सख्त कानून लाने की जरूरत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कानून तो हमारे देश में बहुत आसानी से बन जाते हैं, लेकिन उनका पालन कराना भी जो है सरकार की जिम्मेदारी है अ, कहीं न कहीं अ, जो अगर कोई ऐसे कानूनों का उल्लंघन कर का प करते पकड़ा भी जाता है, तो उनको सख्त सजा दि मिलनी चाहिए। जिससे अगले जो लोग हैं, वो इस बारे में अगर सोचते हैं तो उनको कहीं न कहीं जो है, डर बैठे उसका और एक अच्छा उदाहरण साबित हो और अग अगला जो व्यक्ति होता है वो कहीं न कहीं सोचे जो है, ऐसा कोई कदम उठाने से। और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि जो पेड़ काटे जा रहे हैं, उसकी वज़ह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे भी मुझे कहीं न कहीं लगता है कि जानवरों को अपने आवासों का खतरा हो रहा है, क्योंकि देखिए हम लोग को हम लोग को तो समझ में आ जाता है कि टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, इतनी गर्मी क्यों हो रही है, लेकिन जानवरों को कहीं न कहीं ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। उनको तो यही लगता है कि जैसे जनवरी में बहुत ठंडक होती थी, तो अभी भी बहुत ठंडक होएगी। लेकिन उनको इस हिसाब से अडॉप्ट करने में मतलब बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ता है अगर टेम्परेचर जो है, बहुत जल्दी-जल्दी बदलता रहता है।
हाँ, जी। सही बात है। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। सही बात है। हुँ, हुँ। सही बात है। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। सही बात है। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। सही बात है। बिल्कुल।

बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ औ मुझे कहीं न कहीं लगता है जैसे आपने ग्लेशियर का नाम लिया, तो मुझे जो लगता है कि एक जो बहुत और अहम कदम उठाने की ज़रूरत है, वो हम लोग को प्लास्टिक का इस्तेमाल कर न कम से कम करने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो हम लोग समुद्र में प्लास्टिक की थैलियाँ या कोई कभी कचरा फेंकते हैं, तो वो कहीं न कहीं जो जानवर होते हैं वो खाना समझ के अपना खा लेते हैं, समुद्री जानवर जो होते हैं। और फिर उससे उनकी जो जान का खतरा हो जाता है वो जान चली ही जाती है, और कहीं न कहीं ऐसा जंगलों में भी होता है, तो मुझे लगता है कि जा ऐसे इलाकों में जो है बिल्कुल प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर कर देना चाहिए। मैंने मतलब पिछले साल जो है मैंने ऊटी का ऊटी की ओर गया था तो वो नीलांचल पर्वत की रेंज कहलाती है तो वहाँ पे मैंने देखा है कि प्लास्टिक बिल्कुल बैन है, तो ऐसा उदाहरण करते हुए हम लोग को भी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए।
हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। सही बात है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने, ये तो बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया आपने ऊटी का। और शायद यही तो छोटी-छोटी चीज़े हैं, जो एक तरह से समाज में बदलाव लाती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं कि अ, कि जानवर हमारे लिए कितना ज़रूरी हैं, क्योंकि जानवर के अंदर बिल्कुल इस इंसानो जैसी ना भावनाएँ होती हैं। क्योंकि अ, जब हमने वो वीडियो सोशल मीडिया पे देखी थी ना, तो वहाँ पर लोग समझ पा रहे थे कि जानवर को कितना तकलीफ हो रही थी जिस हिसाब से वो अपनी जो आवाज़ें निकाल रहे थे और रो रहे थे। तो इसीलिए हम कहीं न कहीं और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम अ, उनके बारे में सोचें, क्योंकि देखो, जानवर तो हब ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएँगे खुद के लिए। अ, तो हम ही हैं जिनको अ, मतलब हमारी ये एक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए जो है अ, कुछ काम करें और मतलब अ अ, इस चीज़ को लेके सबसे अ, सख्त कदम उठाएँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है।
बि बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ अम, औ हम लोग कुछ छोटे-छोटे स्टेप्स लेने चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे छोटे कदमों से क्या ही फ़र्क आएगा? क्योंकि छोटे-छोटे फ़र्क से ही जो है बड़ा चेंजेज़ आते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके विचार जान के और आपकी जानवरों के प्रति सहानुभूति के बारे में जान के।
सही बात है। बिल्कुल। मुझे भी मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, होपफुली नेक्स्ट टाइम भी बात होगी। धन्यवाद।